あの、お伺いしたいんですが、好きなことを仕事にするコツって何かありますかね？
はい。 はい。 いや、私の経験でしか言えないんですけど、私すごく英語が好きだったんですね。
あ、うん。
で、これで、もうここの10年ぐらい、すごく英語学習に取り組んできたんですよ。
へえ、すごいですね。ええ。
はい。で、それでその英語学習っていうのは、オンライン英会話で学習してきたんですね。
はい、はい。
なんかもう、25分ワンレッスンとして、こう、フィリピン人、セルビア人、もういろんな方を先生にして、こう日々やってきたんですよ。
へえ、すごいですね。
はい。で、時にはこう、カナダ人とかアメリカ人とかいろんな方とのレッスンを行ってきて、なんかそれが楽しすぎて、その先生、友達になったんですよ。
はい。 へえ！すごくないですか、それ？ははい。
ではい。<chuckles> もう何回も、こう、リピートしてたら友達のような感覚になってきまして、で、それでその何名かが東南アジアに住んでたんですよ。
はい、はい。 はい。
カンボジアとベトナムに住んでて。で、私そこに遊びに行く機会があったんです、旅行で「あ、ついでだからちょっと連絡取ってみよう」って取もってみたら「遊ぼうよ」って話になって。
ええ、ええ。 はい、はい。 はい。
んで、現地でこう、お酒を飲んだり一緒に料理をしたり、こう、観光したり、なんか一緒に時間を過ごしてたんですよ。ま、それも「すごい楽しいな」ってなって
はい。 はい、や！ そうですね、すごいですね。
うん、その、何てゆんですかね、こう、英語を話すっていうことと、オンラインの英語だけじゃなくて、生きた英会話を学べるっていう体験。
はい。 うん、うん。
一緒にご飯を食べたり、こう、なんかもう少し深い話、オンラインじゃできない話っていうのをしたり。
うん、うん。
まあ、そういうので仲を、なんか深めていったんですね。
はい。いや。
と、ある日、まあ、それを、こうずっと続ける中で、こう英語を仕事にしたいなって思ったんです。
はいはい。
で、副業なんですけど、私、今オンラインで英語を教えてるんですね。
へえ。すご、先生なんですね。
なんかこう そう、先生になれたんですよ。好きなことを、ずっとコツコツやってたら。
はい。 ええ、すごい。
はい、なん、そういう、なんてゆんですかね、何か目標を立てずに、好きだからやるっていうことで、それが副業につながったりするっていうのは、今の時代結構あるのかなと思うんですよ。
うん。 なるほどなるほど、これすごいお今お話しいただいた、ほんとに自分が趣味で始めたものが、大好きになって、それが仕事になるって、なんかすごい、なんだろう、こう、一番理想の、なんか仕事の仕方だなって思いますね。
うん。 はい。 はい。 そうですね。やっぱりでも、こう、好きだからやってきて、その、なんか、好きなことが仕事になってしまって、こうなんか、あ、なんか、あうジレンマっていうのもあるんですよ。は、そうですね。うん。
うん。 はい。 そうですよね、私、それ、ずばりお伺いしたかったんですけども、やっぱり私も、え、好きなものは好きのレベルで、あの、止めておかないと、好きを超えてしまった時に、ちょっと何て言うんですか、義務義務みたいな感じになってしまって、こう当初感じていた楽しさみたいなのが、だんだん薄れてってしまう、みたいな、あの、経験も少しあるんですが、そういったことは、そういう、まあ、ジレンマみたいなのがやっぱりあるってことですかね？
はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね、例えばオンラインの英会話で言うと、生徒として、いや、ななん学んでたら好きな先生とできるじゃないですか。もう自分が好きな先生と日々話すだけ。 お客さんとしてこう、り利用してる時ですね。
うん。 はいはい。 うん、うん。 はい。
それを逆にお金もらってするってなると、私のレッスンに誰が来るかわかんないんですよ。
ああ、なるほど、そうですね、確かに。
そこで、こう、英語を話せる人、ほんとにいい方も、楽しい方もいらっしゃるし、無口な 「別にこの人と話したくないな」っていうこの、方も居るし、ま、7子供とかも居るんですよ。
はい。 うん。 へえ、すごい幅広いんですね。
はい、それを選べないっていうところで、何て言うんですか、ジレンマだったりストレス。英語が好きだけど、なんかそれを義務としてやらないといけない。また違った見え方、なりましたね。うん。
ああ。 なるほど。 あ、なるほど。いや、すごく興味深いお話だなと思うんですが、やっぱり英語の先生ってなると、もちろん、いろんな国の方もいらっしゃいるわけですよね？生徒さんは。
うん。はい。 はい、あっ、あ、そうですね。まあまあ私が、ぷゆすてあ働いてるプラットフォームは、生徒、東南アジアの方とか、台湾、中国人っていうのはたまに居ますけどね。大体が日本人の方です。
ああ。 なるほど。あ、日本の方ですね。なるほど。じゃあ、やっぱり幅広い年代層も性別もあるし、ま、こう、うん、合う合わないみたいなものがあるってことですね？
はい。 はい。 そうなんです。相性じゃないですか、ああいうのって。うん、それも含めて、ありますね。
うん、そうですよね。 なるほど。いや、なかすごく興味深いなと思うんですけども、逆に言うと、その、オンライン英会話っていうのは、こう、好きが高じてみたいな感じじゃないですか？ですよね。
はい。 はい。 そうですね。ほんと好きだから続けれるっていうのはありますね、要素として。うん。
ありますよね。そうですよね。やっぱりこう、それを副業にしたいっていうのは、どっちかっていうともう、ほんとに好きが、もう先行で、収入面とかそういうところではなかったっていう感じですかね？
そうですね、ほんと収入とかもそこまで高くないので、ほんと、なんか逆に教えるっていうことで、まだ学んでるって感じがあるんですよ。
はい。 ああ、なるほど。
はい。特に、ま、生徒さんが、こう、分からないグラマーの問題を持ってきたりとか、英検一級とか準一級の面接試験の、こう、なんて練習をしたいとか、いろんなリクエストに答えてくんですね。
はい。 うん。 はい。
で、それをやってる中で、こう教えるっていうことを通して、自分も結構学んでいることがあります。
なるほど。やすうん。
はい。なんかねはい、それはちょっと面白いですね。
そうですよね。いや、素敵な仕事だなと思うんですが、あれ、ちょっとそのお仕事のお話になっちゃうんですけども、大体どのぐらいやると先生ぐらいまで行けるんですかね、その英会話っていうのは。
うん。 はい。 はい。 ああ、そうですね、本当2、3年やるとできるようになると思うんですよ。レベルは色々ありますけど。はい。もうだいたい半年ぐらいで日常英会話っていうのができるようになるので、そっからこうネイティブと話したいのか、なんか英語をただこう、なんか第二言語として楽しみたいのかって、いろんなやり方があると思うんですけど。まあ、結構早い人は早いですね。うん。
ああ、なるほど。 はい。 はい。 うん。 なるほど。 なるほど。やっぱり、こう、えいまあ、英語学習の話になっちゃうんですけど、英語学習はやっぱりこう、フェイストゥフェイスで話しながら覚えるっていうのが一番いいんですかね？スピードとしては。
はい。 はい。 私の経験では一番いいと思うんす思いますね。た目標だと思うんですよ。例えば、対人で英語を話しな話すようになりたいのであれば、すごくオンランオンライン会話っていいんですよ。用意ドンでもう話せるじゃないですか。
はい。 ああ、そうですね。
はい、ただ、我々で以前っていうのは、よし、英語話せるようになりたいな、教科書買って家で勉強しようっていう、こう謎の行動をしてくんですよ。
なるほど、そうですよね。
はい、なんかこう、これをこう言えば、話し方を練習したい、話すのが上手くなりたいのに、話すのをうまくなる本を読んでるような感じなんですよ。
ああ、なるほど。
「話そうよ」って、感じなんですよね。
そうですよね。英語って、喋れてなんぼみたいなところありますもんね。
はい。 そうですね。その話す訓練ができるっていうところが、やっぱりオンライン英会話の醍醐味なのかなと思うんですね。
なるほど。いや、すごく興味深いお話ですね。いや、あの、今、ほんとに、まさに仕事好きなことを仕事にされてるっていうことなんですけど、副業で何か、こう、時間的に、こう、自分の生活が、こう、圧迫されてしまうみたいな、そういうことってないんですかね。
はい。 うん。 はい。 はい。 ああ、やっぱり、時間っていうのが、こう、結構、夜とか土日とか、やっぱり、こう、生徒さんが多い時間帯っていうのは、ま、皆さんが休みの時なるので、そこの予定は入れにくかったりっていうのはありますね。
はい。 あ、そうですよね。大体皆さんお仕事、学校行かれてて土日集中しちゃいますよね。
はい。 うん。 そうなんですよ。ただ、私、この仕事を通じて、人と話すのすごく好きだなっていう自分に気づいて。なんかね、こう、英語以外にも新しい自分の一面を見つけれたりとか、なんかね、こう、面白い、こう、なんていうんですか、発見もあったりするんですよ。うん。
はい。 ああ、なるほど。いや、あの、これ始めてみて、一番、こう、さっきお話もいただきましたけど、一番、ここが変わったなみたいな、ここが良かったなみたいな点ってありますかね。
はい。 やっぱり、英語を話す自分と日本語を話す自分で、ちょっと、人格が変わるんですよ。
へえ。
なんか、ちょっと、英語って直接的な言葉であって、こう、フレンドリーな、こう、コミュニケーションを取るので、ま、人と人との距離は近いんですね。
なるほど。
はい、やっぱり、に日本語で敬語とかになると距離があるんですけど、それがぐっと縮まって、こう、友達のような感じでオープンにコミュニケーションを取れる性格を手に入れたっていうのは、すごく英語を学んでて良かったなって思いますね。
そうですよね、先ほどお話しいただいた、あの、いろんなこう国の先生とか、あと、こう、練習をして、で
うん。 はい。 はい。
それ、現地でこう、一緒に遊んだりとかまで、こう、いくわけですもんね。
はい。はい。 そうなんですよ。はい。ま、そういったものをやっていくと、なおのずとこう英語生きた英語っていうのが学べるので、私はお勧めしてるんですよ。
なるほど、いや、すごく興味深いですね。ややっぱりあの、私も少し聞いたことがあるんですが、こう、日本語喋る時と英語喋る時って、なんか声も変わったりするみたいな
はい。 うん。 はい。 あ、確かに、こ声をが、低くないといけないとかってあるんですよね、やっぱり低か低ければ低いほどやっぱ伝えやすいとか、うんはい、やっぱ日本語はちょっと高くなってしまうんですよ。
はい。 あ、あ。 あ、そうなんですね。 なるほど。じゃあ英語喋る時は、ちょっと日本語よりも低く、ま
うん。 そうですね、低くなってますね、これ自然に。
い、意識的にというより自然になるんですかね？
あ、ああ、確かにそうかもしれないです。うん、やっぱり発音とかを練習していくだ低い方がいいなとか、はい。
うーん。なるほど。 なるほど、いや、すごい面白い世界ですね。あの、私もですね、こう、自分の好きなことを仕事にできたらすごくいいなと思うんですが、やっぱりどうしてもこう、踏み切れないっていうのもあると思うんですよ。ではい、ですよね、うん。なんかこう、好きなことを仕事にするために、こう、持つモチベーションモチベーションというか、まあ、マインド？ま、どういうものが必要だと思われますか？
うん。 はい。 はい。 うん、ふん。 あ、すごくありますよねそういった状況って、はい。 はい。 はい。 ああ、そうですね。その、し好きなことをメインの仕事にするのか、副業にするのかっていうとこでも変わってくると思うんですよ。その、量であったり、どんなことが好きかっていうのはわからないですけど、まずはこう、なんていうか、それでマネタイズしたかったらもう最小限の副業ぐらいから目指してみるっていうのはいいと思うんですね。
はい。 なるほど、小さく始めるっていうことですかね。
はい。そうですね。なんかやっぱ、小さく始めるっていうのが、今の時代にすごく合ったものかなと思うんですよ。
なるほど。
メインにお仕事されてたら、もう一つ何かををやってみる。で、オフィス行く仕事があったら、次はリモートでできるなにかを始めてみるとか
はあ、なるほど。
はい、そう、ちょっとね、今のやってる仕事のちょっと極端なな、こう、例で例になっちゃうんですけど、こう外に出る仕事が嫌だったら、こう家の中で始めてみるとか。なんかね、こう、コントラストをつけてやってみるっていうのも、なんかいいのかなと思うんですよね。それが好きだったら尚更いいなって思いますね。
ああ、面白いですね、うん。 確かに、ちょっと違う環境で始めてみるっていうのも、踏み切りやすいかもしれないですね。
うん。 そうですね、こう、ほんとにスモールスタートっていうんですか、小さくスタートしたら、こういつでも、け舵を切り替えれるじゃないですか。はい、やっぱそういったスタートっていうのも大事かもしれないですね。うん。
はい。 なるほど。いや、あの、まずすごく、今の環境を変えるっていうお話すごく面白いと思うんですが、やっぱりこう、私の周りとかも、なにが好きか分からないみたいなはい、っていうことをよおっしゃってるかたもいるなと思ってまして、うん。なんか自分の好きなことの見つけ方って、どんな風にしたらいいって考えられます？
はい。 はい。 ああ、なるほど。うんうん。 あ、確かにいますよね。 はい。 ああ、そうですね。私はこう、好きなことの見つけ方って、興味があるものを、うん、そうだな なんかなんでもいいと思うんです、興味あることってあるじゃないですか、好きな本であったり好きな漫画であったり、好きな仕事であったり好きなかたであったり。なんかそれをこう再認識するっていう作業と、新しいものに触れるっていうのも、し意外に大切なのかもしれないです。
はい。 ああ、なるほど。
自分か、こう、生活してる生活圏を少し変えてみる、もしくは、ちょっと海外に旅行行ってみるとか、そういうことで、なんか新しいものに出会って、ふと「あ、これ好きだな」って気づいたり「あ、やっぱり日本のここは良かったな」とか。まあ、日本でインターネットも強くて家でゆっくりできて、こう、夏は涼しくて、で、冬はあったかくて「あ、そういう環境ってやっぱ快適だな」って思った、その環境を好きになると思うんですよ。日本って素敵だなっていう国になると思うし。ま、そういうところでちょっと新しい視点を手に入れることで、なんか見え方が変わるんじゃないかなと思いますね。
うん。 ん、なるほど。 うん。 なるほど。
はい。
まずは、こう、自分が普段やってることの棚卸しをしてみて、その中で、自分がのめり込めるようなものがないか調べてみる、ま、一回、こう、振り返ってみるっていうのと、あとは環境を変えて、自分をこう、新しいところに身を置くことで、何かインスピレーションが得られるんじゃないかっていうことですよね。
はい。 変な多いですね。はい。 そうですね、そのインスピレーションを得る中で、こう、気づきが出てきて、自分をこう、違う側面から知れる、ま、絶好の機会かなと思うんですよ。うん。
はい。 なるほど。確かに、おっしゃる通りですね。
はい。
はい、やっぱり新しいことって、まあ、さっきのお話にもありましたが、環境を変えてみるとかってすごく大事なことですよね。うん。
はい。 そうなんですよね。もうほんと、帰り道一本変えてみるっていうことでも、いいと思うんですよ。1駅前に降りて歩いてみる。この道いっつも通勤通っているけど、違う道を通ってみる。あ、結構新しい発見だったりするんですよ。
はい。 うん。 そうですよね。しかに、ちい小さな変化ですよね。
はい、そういったうんうん、そう、小さな変化を取り入れるっていうことで、なんて言うんですか、その、対象が変わって、なんか自分を、ね、こう違う感じで見つめれるかもしれないなと、思うことがありますね。
うん。 なるほど。いや、素晴らしいですね。まあ、やっぱりこう、ふ副業とかで、まあ、好きなことをやろうとして、やっぱりこう失敗とか、どうしても出てくると思うんですけど。やっぱりそういう時って、ま、どうモチベーションを維持すると、まあ、好きで居続けられるかなって、なんかこうモチベーション維持の対策みたいなのって何かありますかね、マインド面とかもうん。
うん。 はい。 うん、ふん。 はい。 いや、モチあ、そうですね、モチベーションって、メンタルヘルス、すごかかってくるなって思うんですよ。まず健康で運動してて、なんかそういった状態だったら、あまりね、深く傷ぐつかないのかなと思ってて。
はい。 うん。 なるほど。
はい、で、そういった基本的なところを、こう整えつつ、なんか挑戦してダメだったら、こう、また、すぐ切り替えて。ぱりなんかね、こう何がダメだ、かかっていうのを研究したりするのも、大切だと思うんですけど。ま、それ以前に、こう健康でいるっていうのが、何よりも大切かなと、私は思いますね。
はい。 ああ、それすごくいいお話ですね。はい。いや、今日ほんとにあの、素敵な体験談から、こう好きなことを仕事にするためのコツまで、たくさんあの、お話聞かせていただいて、とても勉強になりました。ありがとうございました。
はい。 ありがとうございました。楽しかったです。失礼します。